Allora sì, mi affido all'intelligenza artificiale per chiedere i chiarimenti, però sempre con le pinze. Perché certe volte, appunto, non non dice
Ah-ah. Bravo. Non sono neanche tanto sì, tanto affidabili ad oggi, perché ovviamen
La maggior parte de la mia esperienza, lo sono, però ci sono stati alcuni casi proprio, uhm, quando, appunto, si parlava di cose troppo specifiche che loro p cioè, che l'intelligenza artificiale non non ce l'ha fatta esatto, a ad aiutarmi. Però, comunque la uso sul computer, il telefono lo levo proprio, così almeno non ho Instagram, non ho Facebook, non ho nessun social che mi può distrarre l'attenzione. Esatt
Certo. Vanno un po' in crisi, ec <chuckles> Bravo. Esatto. Nessuna fonte di distrazione. Okay, invece spostandosi un po' anche nelle scuole, no, d'oggi in Italia, dove è anche ultima notizia la questione di aver tolto un po' gli smartphone agli studenti durante le ore di lezione, tu cosa ne pensi? Cioè, troveranno sempre un escamotage pe portarlo? Non è questa la via? Ci vorrebbe più educazione digitale all'interno delle scuole?
Sì. Allora, questa cosa purtroppo è una cosa inevitabile perché, mhmm
Ecco. È nel progresso.
i telefoni li porteranno li porteranno comunque. Li c porteranno anche quando, ehm, n non si può, anche quando si può, anche se rischiano esatto, esatto! Ma no, succede. Succede anche questo, sì. Si porteranno un un telefono, no, pe di esca come esca, uno magari, mhmm, più più vecchio <chuckles>
Esatto. Il doppio telefono, dai. <chuckles> Sì, sì, sì. Però, ecco Sì, sì. No dimmi. Ah-ah, bravo. Un un telefono anni '90 esatto. <laughs> E magari Sì, sì, sì, no. Questo Però, perché questo? Perché, probabilmente viene v messa anche un'imposizione, no, una proibizione rispetto allo smartphone, piuttosto invece di insegnare che il tempo dedicato allo studio, come dicevi, deve essere un tempo di concentrazione, no di di svago, no?
Sì. E quello vero non lo danno. <chuckles>